ค่ะ อยากจะรู้นะคะว่า คุณเองเนี่ยนะคะ มีการแบ่งพื้นที่ในบ้านนะคะ อ่า เป็นส่วน ตัวนะคะ กับการแบ่งนะคะ พื้นที่ในบ้านส่วนรวมเนี่ยยังไงคะ? เพื่อที่จะให้ ลง
อือ อือฮึ ได้เลยครับ มี โอ้โฮ มีปัญหาเยอะอยู่นะ คือตอนแรกมันเหมือนว่าจะ มันจะไม่มีปัญหานะ แต่ว่าผมน่าจะเป็นว่า คือที่บ้านน่ะมันมีพื้นที่กว้าง ใช่ไหมครับ แล้วก็ติด ติดกัน 2 แปลง ไรเงี้ย แล้วอีกแปลงหนึ่งก็มี มีญาติคนอื่นอยู่ อะไรเงี้ย แล้วก็ผมกับคุณแม่ก็อยู่อีกแปลงหนึ่ง ใช่ไหม แต่ว่ามันติดกัน ติดกัน มันก็ติดกันเลยแหละ แต่ว่ามันก็ไม่ได้ใกล้กันมาก ไรเงี้ย แต่ว่า
ค่ะ อืม เป็นพื้นที่ดินที่ติดกัน 2 แปลงอย่างงี้ใช่ไหมคะ? มี มีบ้าน ก็คือ 2 หลัง อย่างเงี้ยเหรอคะ?

อืม ค่ะ จริงด้วยค่ะ อย่างที่คุณพูดมาเนี่ยค่ะ เราก็ อ่า พอฟังแล้วเนี่ยนะ การ พยายามที่จะจัดสรรพื้นที่นะคะให้ ให้มันเป็นระเบียบนะคะ ให้มันลงตัว แล้วก็เป็นเขตแดนในบ้านที่ดูแบบว่าชัดเจนเหมือนกันนะคะ แต่ว่าอาจจะมี ปัญหา แล้วก็อุปสรรคเข้ามาค่ะ แล้วอย่างงี้ค่ะ อ่า ถ้าเกิดว่า จะให้แนะนำไอเดียเนาะเกี่ยวกับการจัดการพื้นที่จริง ๆ อะค่ะ ตั้งแต่รุ่นลูกเลยอะค่ะ จัด การเรื่องรุ่น พ่อแม่ไม่ได้ เราก็จะสามารถที่จะทำให้เป็นตัวอย่างกับรุ่นต่อ ๆ ไป เพื่อที่จะได้ไม่มีปัญหา หรือว่าเพื่อที่จะได้รู้ขอบเขตความเป็นส่วนตัวให้ชัดเจน อย่างเงี้ย จะแนะนำยังไงดีคะ?
อะฮะ อะฮะ อืม อันนี้น่าจะต้องจัดการจากคุณแม่มากกว่า บาง บางเรื่องนะในขอบเขตส่วนตัวอะ ผมว่าอย่าง เพราะว่าคุณแม่ก็อยู่กับหลาน ไรเงี้ย เออ แต่น้องชายผมไม่ได้อยู่กับ กับคุณแม่ ไรเงี้ย เขาจะเอาลูกมาฝากไว้ตอนนอน ไรเงี้ย ก็ ผม ผมว่าน่าจะต้องบอกแม่ว่า ไอ้เรื่องห้องส่วนตัวอะ ก็ ของเขา อะไรเงี้ย ก็ต้องปล่อยเขา อย่าไปยุ่ง แล้วก็น่าจะต้องบอกหลานน่ะให้เข้าใจว่า เออ บางทีอะคุณย่าเขาอาจจะแบบ ปลูก ปลูกผักเยอะไป แล้วก็ไม่ได้กิน อะไรเงี้ย ปลูก ปลูกเอาสนุก อะไรเงี้ย <coughs> ไม่ ไม่ได้่คิดว่าตัวเองจะกิน อะไรเงี้ย บางทีเด็ก ๆ เขาก็จะ อาจจะแบบว่า เฮ้ย พื้นที่ตรงเนี้ยมันอาจจะเอา เอาไปทำอย่างอื่นได้ดีกว่า อะฮะ
ค่ะ